สวัสดีค่ะ
ครับ สวัสดีครับผม
ค่ะ สบายดีไหมคะ?
ก็ มา วันนี้นอนน้อย ๆ ครับผม คือ ใช่ เมื่อ เมื่อ เมื่อ ใช่ ๆ คือแบบเรา ร กลางวันเราก็มีงานประจำเนาะ ก็กลางคืนก็เลยลองฝึกเขียนโคด อะไรอย่างงี้ดู <chuckles> ก็เลย ใช่ ๆ ครับผม
คะ โอ้ นอนดึกเหรอคะ? อืม ค่ะ อืม ขยันจังเลย ค่ะ ของดิฉันก็ อ่า นอนดึก อาจจะ แบบ ลูกไม่นอน อะไรอย่างงี้ก็ได้ <laughs> ค่ะ ก็เลยแบบ เออ นอนน้อยนิดหนึ่ง แต่ก็ เออ สมองก็ ยังโอเคอยู่นะคะ ยังแบบ เออ ยังคิดเรื่องต่าง ๆ ได้ตามได้ ค่ะ ปกติเรียนรู้ชีวิต เขาเรียกว่า เอ่อ การเรียนรู้ที่คุณรู้สึกสนุกในชีวิตของคุณที่สุด คืออะไรคะ?
<laughs> อา ครับ อา อืม อะฮะ จริง ๆ อะผม ถ ถ้าสนุกที่สุดอะอาจจะตอบยากนะ อาจจะต้องใช้เวลาคิดนิดหนึ่งอะ แต่ผมรู้สึกว่า ถ้า ถ้าเอาถามคำว่าสนุกก่อนเนาะ ยังไม่สนุกที่สุดนะ แค่สนุกก่อน ผมคิดว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตอนเริ่มต้นน่ะ สนุกเสมอไม่รู้คุณคิดเหมือนคุณ ผมไหม? อะ
ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม จริง คิดเหมือนกันค่ะ เอ่อ ดิ ดิฉันลักษณะเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ว่า ว่าชีวิตเราจะเจออะไร ตัวนั้นแหละค่ะ แล้วเรายอมรับกับมันแค่ไหน มันจะมีความสุขมากแล้วก็จะสนุกกับชีวิตด้วย ใช่ไหมคะ? ถ้าดิฉันล่าสุดก่อนหน้าเนี้ย ขอย้อนไปนิดหนึ่งนะคะที่ ก่อนที่ดิฉันจะมูฟกลับมาอยู่บ้าน ดิฉันเคยลอง ลองสมัครงานอันหนึ่งที่เป็นแบบคอลเซ็นเตอร์ อยู่ ทำอยู่ประมาณสักปีหนึ่ง
อ๋อ อ๋อ ใช่ ๆ ครับผม อา ครับ เออ ผม น่าสนใจนะ ม นิ ผม อ
ใช่ ตอนนั้นมันรู้สึกแบบ เอ่อ ตอนแรกค่ะ รู้สึกแบบตื่นเต้นเนาะ เราจะได้คุยกับคน คุยกับใครก็ไม่รู้แบบอยู่ดี ๆ คือสายแรกที่ดิฉันเจอตอน ตอนที่ไปเทรนที่นั่น อยู่ดี ๆ ลูกค้ามาแบบวีนนู่นนี่นั่น แปลกปุ๊บ ๆ เราก็รู้สึกแบบตกใจ รู้สึกตอนนั้น เออ จริง รู้สึกตกใจแล้วรู้สึกแบบ คือ ม มันอึ้งอะค่ะ แบบ เออ ฉัน ฉันยังไม่มีข้อมูลของบริษัทในหัวเลยอะ แบบอยู่ดี ๆ เขาก็วีนด่าสารพัดเลยค่ะ แล้วเราก็ คือถ้ามองให้เป็นเรื่องตลกเราก็ มัน มันก็ <tsk> มันก็ตลกใน ในอีกแบบหนึ่ง คือแบบมัน
อา ครับ ไม่รู้ใคร อา ครับ <laughs> ฝันสลายเลย อ๋อ ครับ อัง จ จ แต่จังหวะนั้นไม่น่าตลก <laughs>
ใช่ จังหวะนั้นมันไม่ตลกจริง ๆ ค่ะ มันรู้สึกแบบ
ครับ
มันรู้สึกเราอึ้ง แล้วเราพูดกับเขาไปต่อไม่ได้ ดิฉัน ก เผลอกด mute สาย แล้วแบบเรียก ไปเรียก อ่า พี่ที่เทรนเนอร์มา พี่ที่เทรนให้อะค่ะ พี่มาคุยหน่อยเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ หนู หนู หนูกลัวจังเลย อย่างเงี้ย <gasps> คือแบบพี่เขาก็หัวเราะใหญ่เลยว่า "เฮ้ย ใจเย็น ๆ ใจเย็น ๆ เราลองถามเขาก่อนเขาเป็นอะไร" พอเราถามกลับ "คุณไม่ฟังฉันเหรอ นู่นนี่นั่น" แล้วแบบ ตายแล้ว คือมัน พอเรามอง คือ ณ ณ ตอนที่ดิฉันจุดเนี้ย ดิฉันรู้สึกมัน มันเป็นเรื่องที่แบบ เออ ฉันผ่านมันมาได้ยังไง มัน มันก็ตลกดีอะ แต่ว่าถ้าเครียดไหม มันเครียดนะคะ ใน ในเนื้องานตัวนั้น
อืม จริง ๆ อือ ๆ นะ ๆ อา อา ครับ อา อา <laughs> อืม อา ก็ ครับ โอ้โฮ ก็ จริง ๆ จริง ๆ คือถ้า ถ้าผมเจอตอนนั้น ผมก็รนเหมือนกัน แต่ ข ขออนุญาต ล ล ละลาบละล้วงนิดหนึ่ง คือภาษาไทยหรืออังกฤษครับ?
ค่ะ ค่ะรน ค่ะ ภาษาไทยค่ะ ภาษาไทย
อ๋อ โอ้ โอ้ ฟังมันเลย ถ้าเป็นภาษาไทย โอ้ อืม
มันมากค่ะ แล้วเรารู้สึก คือเรา เรารีบเป็นคนชอบชนคนเนาะ คือ ถ้าสมมุติว่า เจอหน้าเราคงจะแบบ อืม เท้าสะเอวได้ แต่ตอนนี้คือเราใน เราใน เอ่อ บทบาทของผู้ให้บริการเนาะ เราก็แบบพี่หนูไม่ไหวแล้ว แบบจิกมือตัวเองอะพี่ จิกแบบ โอ๊ย ทำไมเขาพูดขนาดนี้ พูดไม่เพราะ อะไรอย่างเงี้ย เราแบบ โอ๊ย ตายแล้ว ฉันจะอยู่ได้นานไหมเนี่ย อย่างเงี้ย
โอ้ อ๋อ เข้าใจ อา ก็ <laughs> เออ อืม ครับ อืม ครับ อา อืม ครับ จริง ๆ อะ ก็คือด้วย ด้วยวัย ผมอะรู้สึกว่า ด ด้วยวัยที่เราทำงานแล้ว เรื่องที่เราเรียนรู้ส่วนใหญ่มันก็ จาก จากที่ฟังดูเนาะ อาจจะเป็นมุมมองผมด้วยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องงานแล้วนะ มันอาจจะไม่ใช่ ล อา ว
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ค่ะ เป็นเรื่องงาน แล้วก็เป็นเรื่องบริการหลังการขายที่เขาเรียกว่า ที่ ที่กลับมา แล้วเราก็ตอนนั้นเขาเรียกว่าเป็นช่วง ช่วงที่แบบ อ่า วัยรุ่นอยากเปลี่ยนงาน อยากมีประสบการณ์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำได้ทีละปี 2 ปีก็เปลี่ยน ๆ ๆ ไปเรื่อย ๆ ยังหาแบบจังหวะตัวเองไม่ได้
ครับ ใช่ ๆ ครับ อ่า ครับ อา ครับ โอ๊ย เหมือน โอ้ย เหมือนผมเลย <laughs> ไม่ ไม่ ไม่
ค่ะ <laughs> มัน มันเป็นวัยที่ ตอนนั้นที่ ที่คิดเห็นตัวเอง คือมันเป็นวัยที่แบบมี อยากมีสีสันในชีวิต เป็นไหมคะ? ก บางคน ค่ะ เชิญ ๆ
อา ครับ อา จริง ใช่ครับ เพราะว่า ครับ ก็อย่าง อย่าง อย่างที่ผมเกริ่นไปเนาะ ก็คือ อ เวลาเราเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ มัน มันก็สนุกเสมออะ ซึ่งอาจ อาจจะหมายถึงเรื่องเปลี่ยนงานด้วย ผมไม่แน่ใจว่า ของคุณเหมือนผมไหมที่แบบปี 2 ปีเปลี่ยน แล้ว แล้ว แต่ แต่ของผมอะเปลี่ยนไม่ใช่สายงานเดิมหมดเลยนะ ในความหมายคือทุก เปลี่ยนสายหมดทุกอันเลย มันก็ เอ๊ย มันก็สนุก มันก็สนุก ตอนเข้าไปมันก็สนุกทุกที่นะ ซึ่งเรา เราก็ เราก็จะเห็นเหมือนกันว่า คน คนเก่า ๆ ก็จะเบื่อเหมือน กัน เพราะหมายถึงมันก็
ค่ะ เออ จริงค่ะ จริง ค่ะ เหมือนกัน ค่ะ เหมือน กัน ใช่ ค่ะ ใช่ ๆ มันเหมือนคนในอยากออก คนนอกอยากเข้าใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ แต่ แต่ แต่ด้วยความแบบหมายถึงเรื่องเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ส ส่วนใหญ่มันก็จะสนุกเสมอ ซึ่งจริง ๆ อะ แต่ แต่ถ้าถามอะว่า เรื่องไหนสนุกที่สุดอะ จริง ๆ ด้วยความที่ปัจจุบันมันเป็นเรื่องงานแล้ว มันก็เลยแบบงานมันก็จะไม่สนุกเท่าเรื่อง เรื่องเล่น <laughs> เรื่อง ครับ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ จริง จริง ใช่ค่ะ มัน มันเหมือนแบบชีวิตเรามีสเต็ป แต่ละขั้นแต่ละตอน อย่างที่บอกดิฉันก่อนหน้าเคยแบบ เคยทำคอลเซ็นเตอร์ประมาณปี 2 ปี แล้วก็เปลี่ยน เปลี่ยนสายงานมาเลยอะคะ เป็นแบบ แบบ <tsk> อสังหามาเลยแบบคือ คือตอนนั้นเราไปสมัครเราก็คิดว่าไม่น่าจะได้เว้ย เพราะว่ามันคนละแบบ เขาก็ถามมี license ไหม มีนู่นมีนี่ไหม เราก็ เราไม่มี license <laughs>
อา ครับผม ว้าว อุ อุ อืม เออ คุณ ท คุณ คุณนี่ทำทุกอย่างที่ผมอยากจะทำ นะเนี่ย จริง ๆ
เหรอคะ? แต่ตอนนั้นดิ ดิฉันคิดว่า อุ๊ย ฉันไม่น่าจะได้เว้ย เพราะว่าแบบเขาบอก ทำไมคุณ คุณไม่อยู่ที่เดิมอะ มันประสบกับ มัน เขาเรียกว่า เอ่อ อะไรนะ อ่า เขาเรียกว่าค่าอะไรอะ มัน มันดีกว่า เอ่อ
จริง ๆ อ๋อ แล้วของผม ผมจะไม่โดดเท่าคุณนะเนี่ย ครับ ใช่
เหรอคะ? เขาบอกว่าค่าอะไรสักอย่างมันดีกว่า ทำไมคุณไม่เลือกตรงนั้น เราก็ ก็ดิฉันอยากลองเปลี่ยนนู่นนี่นั่น คำสัมภาษณ์นะคะ เราพูดเหมือนแบบ เขาถามเราเหมือน เหมือนเราไม่ได้ ยังไงเราก็ไม่ได้หรอก อย่างเงี้ย เราก็รู้สึกแบบฉันไม่ได้หรอก พอ 4-5 วันมา เขาก็มีทนโทร โทรมาคอนเฟิร์ม คือแบบอยากกระโดดแบบอยากร้องกรี๊ด ๆ ณ ตอนนั้นมากเลยถ้าแบบไม่ติดไว้อยู่ที่ทำงานน่ะค่ะ มันก็แบบ เอ๊ย ฉันเป็นอิสระอีกแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ อา <chuckles> อา <laughs> เออ
มันก็เป็นอีกคนละฟีลเลยนะคะตอนนั้น ก็ตอนนั้นที่ ที่ไปสมัครมันจะเป็นแบบ ส Assistant ของเขาอะค่ะ มันก็แบบ จากที่แบบโดนคนด่านั่นนู่นนี่นั่น เรามาแบบ มา มาหัวหมุนกับเอกสารน่ะค่ะ มันแบบเป็นจุดเปลี่ยน แต่สนุก สนุกมากค่ะ แล้วของคุณล่ะคะ แบบมีอะไรแบบสนุกแบบนี้ไหม? ถ้ามอง
ครับ ครับ อืม อืม ครับผม พวก พวก พวก ครับผม คือ จ จริง ๆ อะ ทำงาน มัน มัน ถามว่าสนุกไหม มันก็สนุกนะ แต่ของผมอะจะไม่เหมือนคุณ ที่กระโดด กระโดดข้ามไปเลย ของผมจะเหมือนอยู่ ย อยู่ในอุตสาหกรรมใกล้ ๆ เดิม แต่ย้าย แต่ แต่คนละสายงานกันน่ะ หมาย แต่ยังอุตสาหกรรมใกล้ ๆ เดิม แต่เปลี่ยน เปลี่ยน เหมือน เหมือนทั้ง เหมือนทั้งบริษัทมีอะไร ผมเคยทำมาหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อาจ อาจ อาจจะเป็นฟีลประมาณนั้น แต่ แต่ถ้าตัดกลับเป็นเรื่องสนุกเนาะ ผมก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ย เรื่องสนุกจริง ๆ อะ ถ้า ถ้าถามด้วยนิยามสนุกอะ ผมอะจะนึกถึงวัยเด็กมากกว่าว่า มันจะสนุกกว่าปัจจุบันนะ ครับ ของผม
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ค่ะ ค่ะ อือ ใช่ มันจะเป็นคนละแบบเนาะ คนละฟีลเลยตอนที่เป็นเด็กกับตอนทำงาน ตอน ณ ตอนเนี้ย มันคนละสเต็ป ค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ ผมรู้สึกว่า ผมรู้สึกว่าวาดรูป <laughs> ใช่ ๆ แบบว่า แล้วเขาก็รู้สึกสนุกนะ ทุกวันนี้ก็ทำ ก็ยัง ยังสนุกอยู่ ถึงฝีมือจะไม่พัฒนาเลยจากเมื่อก่อน อะไรอย่าง
อา เป็นอดิเรก ค่ะ อืม จริง จริงค่ะ จริง อ่า ตอน ตอนถ้ามองไปตอนเด็ก ดิฉันก็ชอบการวาดรูปเหมือนกัน มันเหมือนได้ระบาย แต่จริง ๆ มองไม่รู้หรอกค่ะ ว่าดิฉันวาด อะไร <laughs> ขอได้ขีด ได้เขียนได้ถ่าย มัน มันก็ มันก็เป็นอีกฟีลหนึ่งเหมือนกัน
อา <laughs> อือ อืม ครับผม ซึ่ง ซึ่งเวลาที่เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เนี่ย ผมก็รู้สึก เฮ้ย มัน มันดีนะ เพราะว่ามัน ป มันทำให้ช่วย ช่วยให้มุมมองของเราแบบเปิดกว้างขึ้น ใช่ ๆ แล้วก็ ผม- ผมรู้สึกอีกเรื่องหนึ่งว่า ความ ความรู้อะ ความรู้อะครับผม มัน มัน บางทีอะมันอาจจะยังไม่ได้ใช้เลยนะ ม ม หมายถึงทั้งสกิลที่เป็นความจำ หรือสกิลที่เป็นในส่วนของ ก ก
ค่ะ ค่ะ อืม เปลี่ยน ใช่ มัน ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม หลาย ๆ อย่างใช่ไหมคะ? ที่
สกิล ด อ่า ที่ ที่ต้องลงมือทำ ไรเงี้ย มันอาจจะมีถึงจุดหนึ่งอะ เหมือนเวลาหนึ่งอะที่มันต้องออกมาใช้อะ แล้วก็ มันก็จะไม่มีเวลาให้ฝึกด้วย หมายถึงว่ามีกับไม่มีเลย แล้วถ้ามีมันก็แบบเหมือนจะช่วยให้เราต่อยอดไปได้ไกลขึ้น ใช่
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ลักษณะความพร้อมที่เราเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะรอรับโอกาสเข้ามาใช่ไหมคะ?
ใช่ ๆ ใช่ ๆ มันก็ เวลา เวลาคิดเนี่ย ไม่รู้สิ เวลาผมคิดอย่างเงี้ย มัน บาง บางเรื่องที่ผมไม่อยากเรียนรู้อะ ผมก็ เวลาผมคิดงี้ผมก็ อืม มันก็เลยแบบ อะ
ค่ะ ค่ะ เออ
ห ข เกอ เกินดีกว่าขาด อะไรเงี้ย ผมก็จะคิดอย่างนี้ แต่เหมือนกับ
อืม จริง ใช่ค่ะ เกินดีกว่าขาด อย่างที่คุณบอก มัน ลักษณะคล้าย ๆ ความหมายเหมือนกันไหมคะ? อย่างเช่นแบบ คุณ เอ่อ ได้รับโอกาส เอ่อ ได้รับโอกาสในตำแหน่งหนึ่ง แต่ว่าคุณอาจจะไม่พร้อมหลาย ๆ อย่าง ที่จะไปรับโอกาสตรงนั้นใน ในความหมายของคุณแบบนี้ไหม? หรือว่าคุณเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งที่ ที่เยอะเกินไป แต่พอมีโอกาสเข้ามาคุณกลับ คุณกลับได้รับโอกาสนั้น
ครับ ครับผม ครับ ผม อา คือ คือ ป ตอนเนี้ยผมทำ freelance อยู่ มันจะมีบางงานเนาะ บ แบบรับเหมาเลยอะ <laughs> รึ รับเหมาเขียนโปรแกรม คือแบบไปกันคนละทางเลย แต่เหมือนแบบเขาเห็นผมเป็นหลายอย่างมั้ง ก็จะถาม "รับเหมาเป็นไหม?" อะไรเงี้ย แบบเดี๋ยวนะ จะเป็นได้ยังไง? <laughs> เออ แต่ แต่ แต่มัน แต่ แต่ บ ด แต่ อีกกรณีหนึ่งคือ "เขียนโปรแกรมเป็นไหม?" จังหวะนั้นผมดันเป็นไง ก็คือ แต่ แต่ผมไม่ได้ แต่ผมไม่ได้อยู่จบทั้งรับเหมา จบทั้งเขียนโปรแกรมนะ แต่หมายถึงแบบ ใช่ ๆ ผมก็เลยคิดว่าจริง ๆ อะ รับเหมาอะ มันก็น่าจะมีคนเป็นเหมือนกัน ที่แบบจังหวะนั้นแล้ว ได้แล้วต่อเลย งานแบบ 100,000-200,000 อะไรเงี้ย
ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ! ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> ค่ะ อืม ค่ะ อืม โปรแกรม ค่ะ อืม อืม จริงค่ะ มันเหมือนแบบ อ๋อ ดิ ดิฉันเข้าใจแล้ว เหมือน เหมือนแบบสมมุติว่า คุณสร้างแพลนแปลนหนึ่งที่เป็นโปรแกรมอยู่ ใช่ไหมคะ โปรแกรมทำแพลนน่ะ แต่ว่ามี มีลูกค้ามาบอกว่า คุณรับ อ่า เขาเรียกว่า รับเหมาด้วยไหม?
ใช่ ๆ อา ครับ อา รับ อา อะไรแบบเนี้ย ใช่ มันแบบ แบบอยู่ดี ๆ โอกาสมันก็มาแบบ อ้าว? ไม่มี <chuckles> อะไรนะ?
อืม ค่ะ ก็ ใช่ ดิฉัน ใช่ ดิฉันคิดว่า มันเป็นโอกาสที่แบบเป็นจังหวะชีวิตของเราด้วยซ้ำนะคะ
ใช่ ใช่ครับ ก็เลย ก็เลยรู้สึกว่า อา ก็เลยอยาก จริง ๆ ๆ ๆ
ใช่ อืม บางทีเราก็ ค่ะ ต้องเรียนรู้ไว้ ใช่ไหมคะ อืม น่าสนน่ะค่ะ
ครับ ครับ
เนาะ บางทีโอกาสมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่ตั้งตัวเหมือนกันค่ะ
อา ครับ เอ๊ย!
ใช่
แต่ ถ ถ้าล่าสุดที่คุณแบบหมายถึง ล เลี้ยง เหะ ที่เลี้ยงลูกไหมครับ? หมายถึงเราได้เรียนรู้ <laughs> คุณได้เรียนรู้อะไรสนุก ๆ ไหมครับ? หมายถึงว่าเลี้ยงลูก อะไรงี้ <laughs>
ค่ะ อารมณ์ลูก <laughs> ค่ะ คือจะ จะ จากสเต็ปที่ ที่คลอดออกมาตั้งแต่เบบีเลย ใช่ไหมคะ มันจะเป็นสเต็ปเลยแบบ เขาจะ อ่า กินนม นอน กินนม กินนอน แล้วอีกช่วงเวลาหนึ่ง ผ่านไปสักระยะหนึ่ง เริ่มที่จะอ้อแอ้ ๆ ๆ มันเหมือนแบบเขาเริ่มที่จะมองเห็น เริ่มที่จะแบบจะ จะ อ่า คว้ามือ แบบให้แม่จับนู่นนี่นั่นได้ แล้วอีกสเต็ปหนึ่ง เขาเริ่มที่จะอยากนั่ง อยากคลาน อยากเดิน แต่พอถึงช่วงเวลาอยากเดิน คือแม่เนี่ยอยากให้เดิน แต่พอเอาเดินจริง ๆ แม่อยากให้กลับไปนั่งเหมือน เดิม
อา เขา อา ๆ อา อา อา <laughs>
มันจะเป็นฟีลนั้นเลยแบบ ลูกกลับไปนั่ง นั่งหน่อยลูก นั่งหน่อย ๆ ไม่นั่งค่ะ วิ่งแบบ มันก็เป็นสีสัน เขาเรียกว่า เป็นสีสัน ถ้ามองให้เป็นความสนุก มันก็เป็นความสนุกค่ะ ได้วิ่งตามลูก ได้ออกกำลังกาย แต่ถ้ามองเป็นแบบประสาท ก็ประสาทอีก แบบ หนึ่ง คือแบบมัน เรามีหลายอารมณ์ในแต่ละวัน
<laughs> เออ โตะ ย อ เรื่องป้อง ผม ผมจำได้ว่า ที่ ที่บ้านผมแล้วก็ต้อง มีแบบกันตามมุมอะไรต่าง ๆ เมื่อ เพื่อไม่ให้วิ่งไปชน อะไรอย่างงี้
ค่ะ จริงค่ะ ใช่ บางทีเดิน น้องเดินไปดี ๆ บางที ไปชนเสาแบบ อืม โป๊กไป แม่ก็แบบ โอ๊ย! ชีวิต คือแบบเราต้องสั่ง คือบางทีดิฉันน่ะ สั่งแบบ "หยุด ๆ ๆ ๆ ๆ คือแบบมี มีทุกเสียงค่ะ
กะ อา ครับผม <laughs> เดี๋ยว ๆ <laughs> แล้ว
<gasps> ต้องแบบ โอ๊ย ชีวิต! เป็นแม่ แบบ แต่ก็สนุกค่ะ มีสีสันแต่ละวัน มีอะไรให้ทำทุกวัน
อืม อือ อืม ก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ ใหม่แบบ ใหม่มาก ใหม่กิ๊ก <laughs>
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ได้เรียน ร ใหม่จริง ๆ ค่ะ แล้ว แล้วคุณล่ะคะ แบบ เอ่อ มี มีลูกหรือยังแบบ พร้อมที่จะแบบมีเบบี๋แล้วหรือยังคะตอนเนี้ย?
ครับผม ผม คือเรื่องลูกอะ ผมอยากจะมีมากเลย ผมแบบ จริง ๆ อะผม แต่ แต่ ไป ๆ มา ๆ ผมเลิกกับแฟนแล้วเฉยเลย <laughs> ก็เลย ก็เลย มันก็เลย แพลนมันก็เลยเรียบร้อยเนาะ ผม อ ใช่ ๆ คือ คือถึงเรา ถึงผมไม่มีลูกอะ ผมก็แบบสามารถเรียนรู้ได้เนาะ คือ ผม ใช่ แล้วก็ผมอะไปอ่านหนังสือใน
ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวจะต้อง ค่ะ เปลี่ยนใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ จริงค่ะ คนรอบข้างเนาะ ลูกหลาน ค่ะ
บล็อกแม่และเด็ก <laughs> ผมอ่านไป 10, 10, 20 เล่ม แล้วแม่งผมแบบ ใช่ ๆ แบบ บล็อกแม่และเด็กพ่อนั่ง อะ ยังไม่เป็นพ่อด้วยซ้ำอะ เขาอาจจะมี "เอ๊ะ ทำไมหนุ่มอายุ 20 กว่า ๆ นี่มันนั่งอ่านหนังสือสงสัยไปเผลอทำใคร" อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
อ้อ เตรียมพร้อมค่ะ ดีมากเลย อืม ค่ะ อืม ไม่เป็นไรค่ะ มันเป็น มันเป็นการเตรียมพร้อม มัน มันดีเสียอีกนะคะ แบบเราอาจจะแบบมีโดยที่ไม่ตั้งตัว อาจจะมีคนดี ๆ ที่เขาเรียกว่า ที่พร้อมจะ อาจจะ จะสร้างครอบครัวกับเรา คือมัน บางทีมันก็เป็นจังหวะชีวิตนะคะสำหรับดิฉัน ในมุมมองของดิฉันเนาะ คือก่อนหน้าเนี้ยเราอาจจะคบ คือก่อนหน้านี้เราอาจจะคบกันประมาณ 10 ปี แต่เลิกกันไม่นาน แล้วเขาเรียกว่า มีลูกกับคนอีก 3 ปี มันก็อาจเป็นแบบนี้ก็ได้
อือ อือ อา อา เออ อา ครับ อืม อา ครับ อ๋อ
ใช่ไหมคะ? มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะชีวิตของเราด้วย
แต่ แต่ ผม ที่ ผมก็ตอน ตอนผมอ่านหนังสือ ผม ผมเรียนรู้เรื่องแบบลูกมันก็สนุกแล้ว แต่ผมก็ แต่ แต่ แต่ แต่คือด้วย ด้วย ด้วยตัวอย่างที่เขายกมา ผมรู้สึกว่า ถ้าทำจริง ไม่น่าจะ ไม่น่าสนุก
ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ ตัว อ อ่า ตัวอย่างที่ดิฉันอ่านก่อนที่จะคลอดลูกกับชีวิตจริงที่ ที่ได้ลงมือทำ มันต่างกันกับเหวมากนะ คะ
เออ เออ <chuckles>
<inhales> คือบางคนเนาะเขาแบบ เขาเรียกว่า ในหนังสือเขาแบบ เอ่อ จับให้ลูกนั่งนู่น นี่ นั่น จับหัวลูกพลิกซ้าย พลิกขวาเพื่อให้หัวลูกสวย แต่พอลงมือจริง เด็กมันต่อต้านน่ะค่ะ มันไม่ยอมที่จะทำตามที่เราทำอะ
ผม อืม อา ครับ เออ อา จริง ก็ ก็มันก็ปก รู้สึกปกตินะ แต่ แต่ แต่ ใช่ไหมครับ?
ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ มันก็เลยแบบ <sighs> ก็ศึกษาไว้ก็ดี เงี้ยค่ะ
มัน ห ครับ ครับ มันเหมือนเวลาตอนเราเรียนรู้อะ มันจะ เวลาเรียนรู้มันอาจจะไม่ ไม่เท่าเวลาที่เราปฏิบัติ ในความหมายผมคือ เรา สม อย่างกรณีผมนะ อ่านหนังสือถึง ยี่สิบยี่สิบสามสิบ เล่มอะ อย่างมากก็ไม่เกิน 50 ชั่วโมงอะ แบบกลม ๆ เนาะ แต่ แต่สมมุติว่า ตอนลิ แต่ละ ตอนเลี้ยงจริงอะ ผมว่าไม่ใช่ ห้าสิบ <chuckles> วันหนึ่งก็ 23 ชั่วโมง เหลือตอนหลับ <laughs> อะไรอย่างงี้ ถ้าลูกยังไม่โอตุ ซึ่ง ซึ่งมันก็เลยทำให้แบบ เฮ่ย ตอนการเรียนรู้มัน มันดูสนุกมากกว่าตอนที่ปฏิบัติจริง อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องนี้ด้วย อาจจะหลาย ๆ เรื่องด้วย ครับผม
ค่ะ จริง ค่ะ ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ ค่ะ จริง ค่ะ จริงค่ะ หลาย ๆ เรื่องค่ะ อ่า รวมถึงเรื่องการทำงาน รวมถึงเรื่องการเรียนของเราด้วย หลังจากเรียนจบมาเราจะเห็นเลยว่า งานที่เราทำมัน มันจะแตกต่างจากที่เราเรียน เอ่อ ทฤษฎีกับปฏิบัติซึ่งคุณครูอาจจะไม่ได้สอน สอนเรื่องปฏิบัติ จะสอนแค่ทฤษฎี ใช่ไหมคะ?
อืม อา จริง ๆ อ๋อ อา ครับ
อ่า ชีวิตมันก็จะสนุกคนละแบบ ตอน ตอนปฏิบัติเราก็จะสนุกแบบหนึ่ง ตอนทฤษฎีในคลาสเราก็จะสนุกแบบหนึ่ง
ครับ อา จริงครับ ก็เลยอาจจะสามารถสรุปได้ว่า เฮ่ย ตอนเรียนรู้มันก็สนุก <laughs> สนุก สนุกนะครับ แต่ตอนมาปฏิบัติจริง ก็ค่อนข้างไม่เลย ก็ยัง วันนี้ก็ ส สนุกมากเลยที่ ที่ได้มาพูดคุยกันครับผม
ค่ะ จริง ใช่ ๆ แต่จริง ๆ ค่ะ จริงค่ะ สนุกเช่นกันค่ะ ยังไงเดี๋ยวหวังว่า คงจะได้พบเพื่อที่จะแลกเปลี่ยน เอ่อ ประสบการณ์ดี ๆ กันอีกครั้งนะคะ
ครับผม เรื่อง ล ลูก ๆ อะไรอย่างนี้ เผื่อในอนาคต ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผม
<laughs> ค่ะ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
ครับ สวัสดีครับ